Ouais. Oui, c'est vrai qu'au final, ça passe partout et puis bon. Ça t'évite de trop t'habiller mais de dire, quand même un petit peu, genre: «Regardez, les gars, c'est bon, j'ai quand même mis quelque chose. Je vous reçois pas non plus, heu» J'allais te dire: «En en claquettes chaussettes». Enfin, tu peux recevoir tes
Exactement. Exactement, la petite tou la petite touche de parfum aussi, une petite touche de parfum aussi pour montrer, quand même, que que je vous respecte, que, voilà, que je me suis quand même pas grand chose, tu vois? Ce sera pas mon parfum le plus cher, hein, mais heu, <chuckles> mais je vais, voilà, je vais faire un petit e exactement. Être présentable, quoi. Exac ê être présentable, exactement. <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> Histoire de Histoire de je me suis aprêté un peu, quoi. <laughs> <chuckles> Et est-ce que tu as une pièce ou un accessoire qui te définit vraiment? Je sais pas, par exemple, le une paire de baskets en particulier, heu, une vieille veste que tu mets tout le temps ou une montre aussi, peut-être, je sais pas, qui peut être un héritage ou autre? Est-ce que tu as quelque chose comme ça, toi?
Hem, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les les vestes en cuir marron avec un col chemise, c'est un peu mon ouais, c'est vrai que c'est je je mets ça souvent, heu, entre l'automne et et l'hiver et j'aime bien aussi les gros manteaux non, les gros blousons plutôt, hem avec la la moumoute noire autour du cou, heu, tu sais, la fausse moumoute, hem, Sherpa, là mais noire. C'est important parce que le blanc, heu, ça salit vite. Ça devient jaune et ça fait très moche et ça fait justement, bah, tout ce que je ne recherche pas donc ça fait un peu, heu, négligé alors que le noir, ça se voit pas quand ça se s tâche. Donc ouais, c'est vrai que ça l'hiver, j'aime beaucoup ah et la chemise en jean aussi! La chemise en jean, c'est vraiment mon, heu, mon accessoire. Heu, je en fait, je suis très inspiré de tout ce qui est, heu, style un peu bûcheron ou cowboy, pas enfin pas cowboy, pas déguisé, c'est-à-dire que je vais mettre le chapeau et les bottes de 7 lieues mais ce je veux dire, ce côté un peu denim, un peu, heu, ouest américain, heu, que j'assume, heu, volontiers. Ouais donc ça sera, heu, ouais, si j ouais, si je devais en citer un parmi tous ceux que je t'ai cités, ça serait peut-être, heu, la chemise en jean, j'en j'en ai beaucoup et de plusieurs couleurs, ouais.
Ouais. Hein, hein. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ça salit, hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Oui, bien sûr, ouais. Oui, c'est ça. <laughs> Ouais. <laughs> Oui, oui, oui, j'avais compris, ouais. Mmh mh. Mmh mh.